Oke, nah apa eee, terus kamu nyaman berarti ya untuk kembali ke setelan awal gitu kan, ke jadi introvert itu kamu nyaman berarti kan? Nah apa yang membuat
Heeh heeh, akhirnya aku nyaman.
Oke, apa yang membuat kamu nyaman nih? Kan tadi kan kamu bilang ternyata oh nggak apa-apa nggak punya banyak temen gitu tapi, ada hal nggak yang bikin kamu nyaman? Mungkin perbedaan antara ketika kamu jadi extrovert yang punya banyak temen, eee, terus jadi balik lagi ke introvert kan jadi nggak punya banyak temen tapi di di samping itu apakah ada hal-hal lain nih mungkin, eee, manfaat atau kelebihan lain yang kamu rasain nih gitu, sehingga kamu bisa mikir bahwa oh ya ini diriku sendiri nih ini, bener-bener diriku dan aku nyaman dengan ini, ada nggak tuh?
Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Ya ya. Iya iya iya. Ada Kak jadi kan ya, eee, aku cerita balik lagi ya Kak sama si Bunga tadi ya jadi intinya singkat cerita aku akhirnya resign lah Kak dari kantor sana kan, karena aku udah nggak tahan lagi tuh ngeliat tingkah lakunya dia iya akhirnya dari Malaysia itu tahun kemarin aku akhirnya alhamdulillah dapat kerjaan di Jakarta kan, Kak. Langsung tuh aku kayak enggak ada enggak ada waktu istirahatnya Kak. Resign balik ke Indonesia langsung kerja lagi 2 minggu kemudian Kak, paling istirahat untuk istirahat doang Kak tapi, aku udah dapet kerja lagi Kak udah dapet nih kerjaan baru tapi kayak aku manfaatin 2 minggu untuk liburan dulu nih, eee, untuk apa ya, kayak nge-refresh otak lah Kak. Udah nih, jadi kayak di kantor yang baru aku bener-bener ap kayak tadi kan pertanyaan Kakak apakah aku merasa tenang apa enggak kan kayak kak kalau nggak salah ya.
Ya. Oh ya? Aduh oke. Oke. Wah! Keren banget. Heeh. Iya ada apa yang bikin nyaman gitu apakah ada perbedaan atau apa gitu heeh.
Iya kan. Oh iya nyaman. Ya, ada banget sih Kak perbedaannya jadi aku bener-bener sekarang itu Kak aku ud aku tuh bener-bener, jadi yang introvert banget kayak aku nggak mau terlalu ikut urusan di kantor ini apa apalagi drama-dramaan kayak gitu ya Kak karena aku sebenarnya orangnya nggak suka drama-drama Kak. Terus juga kayak, aku sekarang tuh udah mulai iya bikin pusing Kak udah kerja tuh pusing apalagi dicampur drama-drama receh kan Kak. Banyak banget.
Nah apa tuh? Mmm, iya iya, aduh kayak bikin pusing gitu ya? Heeh. Aduh double pusing tuh. Pusing kuadrat.
Iya sekarang tuh sebenernya sama aja sih Kak drama tuh setiap kantor ada kan Kak, cuman sekarang aku udah lebih tahu nih gimana cara gimana cara mengatasinya kan Kak biar aku nggak terlalu masuk tuh ke dalam drama itu kan jadi kayak, aku tuh membuat batasan Kak sama orang-orang kantor Kak jadi kayak oke aku cuma menganggap mereka itu sebagai oke, mereka itu cuma aku anggap sebagai kolega dan profesional teman profesional kerja aja Kak selebihnya, aku tuh udah buat ser gini Kak, jam 9.00 sampai 6.00 oke kita temenan secara profesional aja gitu loh Kak. Tapi jam, eee, ketika jam 6.00 teng lewat 6.01 sampai besok lagi sebelum jam 9.00, itu aku nggak nganggap mereka sebagai temen aku yang bisa aku invite ke dalam, eee, apa, personal cerita aku Kak jadi personal cerita aku tuh bener-bener kayak masalah, keluarga, masalah percintaan itu aku ceritanya ke temen deket aku yang dari zaman SMA sama kuliah doang, sama pacar aku. Jadi kayak ketika aku main nih da lagi di hari weekend, Sabtu Minggu, aku nggak pernah tuh Kak main sama mereka Kak jadi sama maksudnya sama mereka temen-temen kantor ya Kak. Aku lebih sering mainnya itu sama, temen kuliah aku yang bener-bener sahabat aku banget dari 14 tahun yang lalu, sama pacarku aja gitu loh Kak. Kayak gitu jadi aku bener-bener membatasi banget Kak, hal itu. Dan itu jujur Kak, sekarang aku lebih tenang menjalani pekerjaan aku sehari-hari sumpah.
Pasti sih. Iya. Nah gimana tuh batasannya tuh? Oke. Oke. Oh. Iya iya. Wih. Oh oke. Oke, oke. Mhm.

Oh, karena kayak nggak ada beban gitu ya berarti rasanya ya? Karena kan ya ya benar-benar jadi diri kamu dan ya udah, kamu benar-benar menghabiskan waktu ya cuman sama orang-orang tercinta aja kan, ibaratnya gitu kan ya?
Betul. Betul. Betul banget, Kak, aku nggak pusing kayak aku tuh sering ada kan, Kak? Aku sering ngelihatin orang-orang yang sering ada dramalah, Kak, di kantor ini kan, yang kantor baru ini kan. Aku selalu lihat dia tuh selalu pusing terus, Kak, ada drama itu, Kak, entah ini yang ngomong inilah, itu yang ngomong itulah, gitu loh, Kak. Jadi kayak, eee, "Mam mampus makanlah tuh itu. Aku udah tenang, nggak mau terlalu banyak urusan sama kalian. Aku mau fokus sama diriku sendiri. Di kantor kita teman, di luar kita tidak. Aku selalu aku" Nah, sampai ada yang nanya, Kak. Waktu itu sampai ada yang nanya, Kak. Mereka tuh selalu aku untuk nongkrong kan, habis, eee, kantor ataupun di Sabtu Minggu kan. Ada yang nanya, "Kenapa sih lu nggak pernah mau ikut kita nongkrong?" Kayak gitu loh, Kak. Aku bilang aja, "Ya kita aku menganggap kalian teman itu sebagai kolega doang, ketika kerja," aku bilang gitu. "Karena aku nggak mau kejadian aku di kantor yang lama keulang lagi, jadi makanya aku sekarang aku menganggap kalian itu sebagai kolega kantor aja, tapi seluar itu aku kalian nggak akan bisa masuk ke m ranah personal aku." Aku bilang gitu, Kak. Tapi kan dia bilang, Kak, "Tapi kan tiap orang kan beda." "Iya bener, tiap orang kan beda, tapi apa salahnya kalau gua preventif dulu? Siaga."
Oke. Iya. Wah. <chuckles> Heeh. <chuckles> Iya, mhm. Wah. <chuckles> Gara-gara apa tuh? Mhm. Iya. Iya. Bener sih, heeh, bener.
Kayak gitu. Aku kasih kayak gitu, Kak, pasti aku kasih kayak gitu, Kak, di awal, sekarang, pelajaran yang berharga banget itu.
Heeh, kan heeh. Oke, apalagi yang tahu diri kamu kan kamu sendiri gitu ya, kamu yang yang bisa jaga batasan itu karena ya memang kamu yang tahu situasinya tuh kamu sendiri gitu sebenarnya kan. Nah, tapi nih tapi nih ya, kadang tuh kan ada orang yang nggak enakan, yang nggak bisa jaga batas dan cenderung ngikutin orang lain aja, bukan karena dia nyaman atau apa, tapi lebih ke nggak enakan itu tadi. Kamu ada nggak ada nggak tips untuk orang yang kayak gitu tuh, yang kayak nggak enakan gitu kalau misalnya, eee, diajakin sama orang terus nolak gitu tuh, gimana tuh?
Betul. Betul banget. Betul, Kak, betul banget. Mhm mhm. Mhm. Iya iya. Mhm mhm. Mhm mhm. Kalau aku ya, Kak, lebih lihat skala prioritas aja, Kak, penting apa enggak ini untuk orang yang nggak enakan ya. Ini untuk kalian semua yang nggak enakan, stop jadi orang nggak enakan, karena itu nggak enak, nanti kalian bisa diinjak-injak harga diri kalian, selalu dijadiin babu, selalu dijadiin orang yang diandalin. Pro pokoknya orang tuh ketik ketika kita mikirin orang, orang belum tentu mikirin kita, jadi stop untuk menjadi orang yang nggak enakan atau people pleaser atau apalah itu. Stop sekarang, pentingin diri kalian sendiri, kalian harus sayangin diri kalian sendiri. Mulai dari sekarang, kalau nggak sekarang, kapan lagi.
Oke. Mmm. Wah, oke. Gaya sih. Hmm, keren banget. Keren banget ini tipsnya, Kak. Ya ampun setuju banget sih. <chuckles> Makasih banget ya, Kak, udah berbagi di sini. Lain kali kita sambung lagi, dadah.
<chuckles> <chuckles> Oke.

Oh, iya? Serius?
Pada saat itu iya. Ya udah, kita kayak, ya udah, aku sama temen rumah aku yang awalnya tadi itu, ya udah diem-diem aja, Kak. Kita kayak, ya udah kita tutup aja tutup rap rapet aja, Kak. Kita kayak nggak tahu apa-apa, Kak.
Oke oke. Terus, gimana tuh akhir Oke oke. Karena nggak tau, gitu ya?
Ya udah tuh, Kak. Tiba-tiba nggak iya, pura-pura nggak tahu aja. Tiba-tiba masalah si mereka ada hubungan skandal itu tuh apa, terungkap, Kak, di kantor, Kak.
Kok bisa tuh?
Nah, aku juga enggak tahu, Kak. Dikira sama dia dikira si, eee, Bunga ini aku yang nyebarin, Kak. Padahal aku sumpah ya, Kak, pada saat itu bener-bener kan kalau bisa aku bersumpah nih sampe demi Tuhan, aku tuh bener-bener nggak ada ngomong sama siapa pun, Kak, pada saat itu, Kak.
Oh. Iya iya iya. Oke oke. Terus gimana tuh akhirnya? Jadi konflik tuh, berarti tuh antara kamu sama Bunga. Oke.
Udah. Aku tiba-tiba difitnah aja, Kak. Difitnah aja. Konflik. Ep a dia si iya. Si Bunga ini, eee, apa, tiba-tiba dia nge-chat temenku kan, pengen nge apa, ngedatangin aku kan. Ngapain, eee, kayak pengen marah-marah, pengen ngelabraklah, Kak, ibaratnya, Kak, pada saat itu. Ya udah aku bilanglah sama temenku kan, "Ya udah kalau misalnya si Bunga mau ngelabrak, labrak aja." Aku bilang gitu, kan. "Gue juga nggak ngerasa bersalah kok, gue. Karena gue nggak nyebarin segala macam, kan." Tapi kan karena ya udah kalo misalnya tapi nggak bisa main fisik kan, Kak. Karena dia cewek kan, Kak, aku cowok, kan. Tapi seimbangnya, ketika dia ngasih dia bertanya, udah kujawab aja gitu loh, Kak. Tapi kalau tersulut emosi, aku enggak tahu ya, Kak. Tapi pada saat itu aku tunggu, Kak. Aku tunggu berbulan-bulan enggak ada dia ngelabrak aku, Kak. Berarti kan, memang bener-bener bukan aku kan, Kak, yang nyebarin.
Mmm. Iya. Ya, betul sih. Ya. Heeh. <chuckles> Benar benar benar. Berarti udah udah terbukti dengan sendirinyalah, ya. Oke. Terus akhirnya gimana tuh, Kak. Mmm.
Kayak gitu loh, Kak. Ya udah Mmm mmm, nggak terbukti omongan dia. Habis itu, ya udahlah tuh, habis itu aku naik promosi kan, Kak, naik jabatan jadi terus si Bunga naik jabatan, aku juga naik jabatan, Kak. Jadi staf, tiba-tiba naiklah 1 level lah, Kak, di atas kan dari staf. Dan di Bunga juga naik tuh, jadi team leader waktu saat itu, Kak. Dan aku di bawah dia, Kak, jadinya. Maksudnya bukan dia bawah sih, eee, di apa, eee, under departemennya dia, divisinya dia, Kak. Waktu itu dia team leader-nya aku.
Oke. Oh, paham. Oke. Heeh.
Ya udah, Kak. Pada saya itu kayak dia dia tuh masih kayaknya masih dendam, Kak. Masalah yang lama itu, yang lama-lama yang bener-bener yang aku tuh nggak ada bukti kalau aku yang nyebarin, Kak. Masih dendam tuh, Kak. Jadi kayak, aku tuh udah ngasih tahu kan, Kak. Kayak ketika di awal-awal tuh, kayak ketika kita pasti kan ada sesi one-on-one sama team lead aku kan. Kayak aku udah ngasih tahu nih, ka karir perjalanan karir aku gini, pengen jadi ini, gini gini gini dalam waktu setahun, gini. Aku dah, bener-bener udah nge-set, udah ngerencanain, Kak. Kayak gitu.
Oke. Nah heeh. Yap.